Ecco, anche te ti contano sulle dita di una mano insomma, ecco.
Ehm, sì, sì, che ci siamo, che che che poi dopo, ecco, io mi sono mi sono trasferito all'estero da da
Ah okay, a abbiamo una cosa in comune allora.
da 15 anni ormai e questi qui, cioè ci sentiamo durante, ehm proprio, non dico quotidianamente, ma quasi. Ehm quindi, mhmm, ehm, somma sappiamo tutto di noi ste o come se cioé anche se siamo lontani, comunque siamo, per delle cose che ci succedono nella vita, le sappiamo. E poi, ecco, ci vediamo ci vediamo quando vengono, ci vediamo spesso, andiamo anche a farci delle, malgrado loro siano, ehm, impegnati, no, abbiano una famiglia, comunque riescono a trovare, riusciamo a trovare il tempo per farci 2, 3 giorni, fortunatamente hanno anche le mogli che mhmm, che li incoraggiano no, a fare ques qua. Sì. Eh sì, e quindi ci andiamo a fare 3, 4 giorni tipo di mare, così, come ai vecchi tempi quando eravamo ragazzetti.
Eh, eh-eh. Okay. Okay. Okay. Ah-ah. Sì, eh beh, beh. Eh quello è bello p eh, eh, eh, eh, eh. Ah meno male, meno male, quello è buono eh. Bello, bello, bello, perché infatti poi anch'io g ho una certa età, comunque sono quello cresciutello, anche io sono vissuto più di 10 anni all'estero anche se ora sono tornato, e, ehm, l'impatto di tornare insomma, un po' di cose si perdono e sei bravo te sì, sì, sei bravo te che comunque mi, come dici ogni giorno tieni, insomma, diciamo, tenete la fiamma accesa dell'amicizia, no? Ehm n è una cosa che a volte non è neanche con tutti gli impegni, e hai citato mogli, figli, io ecco, io non ne ho di mogli, ma
Ah. Ho capito. Certo, certo, anche di abitudini, no? Anche di abitudini. Certo cer No, poi guarda nemmeno nemmeno mh-mh nemmeno ehm, è stata una cosa è una cosa naturale. <coughs>
Non sono scontate eh. No, no, ma è è una cosa naturale per voi che è ancora me il top, ma ancora meglio, no, però non è scontata eh.
Sì, no guarda io io proprio ultimamente ho ritrovato una mhmm, no una scatola, proprio uno scatolone, dove ci sono cioè, io a m a me piaceva, mhmm, fare fare fotografia, ma così a livello a livello amatoriale, che ne so andavo al mare, e mi portavo, andavo n vacanza, andavo a fare weekend, avo sempre, la la camera, la fotocamera con me, e quindi ho fatto tanti tanti scatti, tanti sviluppi di dia diapositive, e stampe, no? E ho trovato questo questa scatola, ehm
Ah-ah. Ah, bello. Okay. Ah-ah. Okay.

Eh sono in California, vicino San Francisco.
Ah, wow, quindi parecchio lontano, eh, proprio cambiato
Eh sì, sono sono considera, sono 9 ore di differenza di fuso orario. Eh, sì, anche qui mi son fatto diciamo delle, am am tra virgolette "amicizie" no, ma non sono sì sono anche persone in gamba, persone con cui a fa affida affidamento, però non ho non ho quel trasporto, no?
Eh, eh, eh, eh, bella, a bella svolta. Ah-ah. Certo. Ehm, non hai neanche quelle radici, no, che ti insomma, con
Eh sì, anche anche diciamo proprio la base culturale, il il concetto di amicizia che è diverso, no? Per esempio che ne so, da noi hai visto magari, ehm, qualsiasi ora de del giorno o della notte, no, ti ti cioè ti ti nemmeno si devono annunciare, no?
Eh, certo. Certo. Sì. Sì, sì.
Ti bussano alla porta, li fai entrare.
Certo.
Ehm, invece qui ti devi, ehm, a anche tra amici stretti vedo tr tra insomma, tra di loro che si uniscono sì.
Sì, qua ti sparano, <chuckles> se fai una cosa del genere. Eh. <chuckles>
Certo, non è che come dici: "O guarda qui qui ci abita mi" che ne so, "quel mio amico" no? Ehm, ehm, "adesso gli suono". No, no, ti sei sei un intruso. Sì, sì, vero.
Eh, eh, eh. Certo, noi siamo un po' più terreni, ma io l'ho visto anche sì, anche ho io f fra familiari, per esempio, fra le nazioni in cui ho vissuto è l'Olanda, e tutto là è molto più più freddo, no? Anche fra i rapporti familiari, cioè anche fa farti il Natale con i tuoi genitori è na mh, stare è una cosa quasi, mhmm, non dico strana, ma insomma non usuale, ecco, ehm
Eh sì, sì. Ah. Sì, sì, assolutamente. Certo. Sì, ma già se ci pensi che hai visto, che a una certa età, proprio loro ti invogliano, no, a ad ad andartene via da casa, no?
Eh sì, sì, sì. Pensiamo a noi, eh mamma mia, le le <chuckles> è c È quasi sì, quasi sì, infatti è così, è così. Un po' per co discorso economico, ma anche tanto per legami, no?
Eh. Invece da noi io però ti devi sposare, ti devi sposare no? Se non ti sposi ci stai a vita. <coughs>

Certo, certo. Infatti il mio consiglio è stato di cercare insomma di assorbire la botta, ehm, comunque eh, esatto e cercare comunque
Sì. Certo, anche non tutti sono così, no. E poi poi il problema il problema il problema non è il suo, no, anche se fa male che è stato diciamo buggerato, no, sì, il problema è di quello lì che che comunque sicuramente non avrà mentre lui, ecco a te già comunque, no, che lo conforta, è un'amicizia un'amicizia vera, no, invece quell'altro sicuramente si comporta così, avrà avrà tutta gente che poi lo alla fine, perché come si dice, i nodi vengono al pettine, no?
Eh sì. Vero, non ci sono colpe sue, no, mh, mh, mh. Sì, sì, sì, sì, infatti Eh <sighs> Eh sì, eh sì.
Quindi e quindi alla fine lo smascherano, ehm, quindi sarà lui e sarà solo, mentre invece il tuo amico avrà sempre qualcuno a cui a cui appoggiarsi. Uhm, quindi sì.
Esatto. Vero, è vero, è vero, è vero. Infatti io sto facendo un po' da psicologo, <chuckles> come è normale che sia, perché comunque sia, insomma, c'è da c'è da darsi una mano eh.
<giggles> E certo, certo, assolutamente. Non bisogna E poi come si dice, no: "L'amico si vede nel momento del bisogno." no, e quindi se lui ha bisogno, quindi devi stare, devi essere presente assolutamen
Una volta a me, esatto, esatto, assolutamente. Sì, ma ma è una cosa che viene comunque naturale, perché comunque, sai, quando poi c'hai una persona di là che comunque è una una brava persona, che non ha mai fatto nulla, che se hai bisogno di qualcosa ti ti dà una mano, no, ehm, lo fai anche più volentieri, non è neanche uno sforzo, esatto, esatto. Ehm, infatti la mia ragazza dice che
Certo. Certo. Così inc inc incondizionatamente. Vabbè, vedo guarda, sai, mi sembra di sapere che c'è mi sembra di capire che sei un vero un vero amico insomma. Cioè beato fortunato fortunato sì, sì, no, ma comunque fortunato chi
Ma sì, ora vabbè, si fa quello che si può insomma, ze più che altro sono una sì, una persona un essere umano decente dai, non è che ci vuole tanto, eh. A volte, certo non è ormai sì, sì, ormai è più
C'è no, più più più che decente Da quello che da quello che percepisco e ti dico, guarda, ehm, avendo una una certa età ti posso dire che ne ho viste tante, no, ehm, ehm, e ne percepisco, cioè anche così in m m m maniera istintiva, no, così con poco riesco a capire certe cose non è solo per vantarmi. Comunque dall'esperienza comunque conta, no, un pochino, no, ehm e quindi cioè ti immagino insomma fortunato chi chi ti ha come come amico.
<clears throat> Ah-ah. Okay. Ah-ah. Eh oh, certo, certo, certo. Certo. Ma ecco, non ho non so se sono così fortunati, ma ti ringrazio. <chuckles> Te invece hai hai parti tanto ti chiedo se hai tanti o pochi amici ec uhm, eh, come ecco sì.
Sì, no, no, no, no, lo sono, lo sono. No, no, no, no, tanti no, tanti no, tante conoscenze, no, anche se ma ecco magari che ti che dopo ci ci diciamo ti apri, ehm un po' più, no, di di di di altre persone, però no, amici amici veramente veri, che poi ecco, se vado a vedere proprio se vado a fare un bilancio sono sono 2.
Sì.